Oh, so gano'n lang talaga open communication huwag, oh, huwag din sa likod 'yong ano 'yong puna mas maganda kinakausap para naso-solve kung ano man yung issue, mm. Ikaw ba pero sabi mo mababait 'yong mga ano mo, eh, 'yong mga katrabaho mo wala bang stress? Hm.
Oo. Hoy Oo. Ah. <inhales> Eh, meron pa din sabihin natin sa mga task, oo, dun yung stress, eh, kaya para sa akin agree din ako dun sa sinabi mo na open communication. Eh, mahirap nga 'di ba. Sabihin natin parang napakaraming task na binigay sayo dapat tapos hindi maru marunong siya makipag-communicate, eh, mas mahalaga sabihin mo na hindi ko kayang tapusin to mag-isa para ma distribute din sa ibang ka team mo yung gagawin kasi mahirap na 'di no nag-expect sila na kaya mong matapos yun. Eh, para lang yun sa mga customers niyo o sa kliyente niyo kaya yun maging totoo din magpakatotoo na, "Ay oo hindi ko kaya pala 'to gawin lahat kaya pwede bang tulungan niyo ako." ganon, hindi din naman kasi, ah, di ba. Ah, ka ah nakaka-weak yung paghingi ng tulong.
Hmm. Ayun. Ah, talaga? Mm. Mm. Hmm. Mhm. Mm. Tama, oo. Hmm. Tama, mm. Mm. Oo, mm. Ay yung totoo, oo. Oo, oo. Tama, mm. Mm. Mm. Wag wag